อะ <laughs> แล้ว อันนี้ขอถามนิดหนึ่ง ลืมถามเลย ออกแบบมุมนอนเนี่ย นอกจากกายภาพภายนอกแล้วอะ พวกความนิ่มของเตียง อะไรงี้ มีผลไหมคะ? หรือว่าจำนวนของหมอน ความนิ่มของหมอน อะไรอย่างงี้
อ๋อ ค่ะ ก็มีผลนะคะ คือด้วยความที่วัยแบบว่า 40 บวกเนาะ มัน ก็จะมี ปัญหาปวดหลังอะไรกันนิดหนึ่ง ที่นอนเนี่ยก็ต้องมีความแน่นพอสมควรอะค่ะ ถ้าเป็นที่นอนที่นุ่มมาก ๆ เนี่ย เวลานอนแล้ว มันเหมือนกระดูกหลังเรามันจะแอ่นน่ะค่ะ มันทำให้เราปวดหลัง ก็จะแบบเลือกที่นอนที่มันค่อนข้างแน่นหน่อย แล้วก็ตัวหมอนด้วยเหมือนกัน หมอนนี่ก็จะมีผลนะคะ ถ้าหมอนที่มันเป็นนุ่ม ๆ อย่างเงี้ย มันก็จะปวด คอ นี่ คือมี ค่ะ เราก็จะเลือกหมอนที่มันเป็น เขาเรียกอะไร หมอนยางพาราอะค่ะ มันจะแบบว่าแน่น ๆ หนึบ ๆ นิดหนึ่งอะค่ะ หมอน
อืม อ๋อ ตื่นขึ้นมาแล้วปวดหลังกว่าเดิม อา อา ค่ะ อ๋อ ให้มันพอดีกับคอ แล้วก็องศาการนอนของเราเนาะ
ใช่ มันก็จะรองรับคอพอดี หมอนข้างก็คนละอัน แล้วทุกวันเนี้ยยังนอนด้วยกันอยู่นะคะ พ่อแม่ลูก ก็จะมีหมอน 3 ใบ หมอนข้าง 3 อัน แล้วก็ผ้าห่ม สาม ผืน ใช่
อา หมอนข้าง สาม อัน โอ้โฮ เตียง เตียงกี่ฟุตคะเนี่ย?
คือ คือเตียง 6 ฟุตค่ะ มันสามารถบรรจุทุกสิ่งทุกอย่างนี้ลงไปได้
โอ้โฮ <laughs> คุณเตียงรับศึกหนักอยู่ เหมือนกันนะคะ
ใช่ ๆ ก็คือ เตียง 6 ฟุต ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูก แล้วก็มีน้องหมาตัวหนึ่งค่ะ หมอง 3 ใบ น้องหมาเนี่ย เขาจะวนเวียนไปตามหมอนของพ่อมั่ง ของลูกมั่ง ของแม่มั่งค่ะ เขาจะ ว ของ เขาจะวนไปเรื่อย แล้วก็ผ้าห่มเนี่ย พ่อแม่ลูกก็แยกกันคนละผืนนะคะ
ค่ะ อืม อืม ค่ะ โอ้โฮ แล้วแสดงว่าผ้าห่มเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่า คนละ ผืนละ 6 ฟุตน่ะสิ ก็จะเป็นผืนละ 3 ฟุต 2 ฟุต อะไรอย่างงี้ไป
อา ก็คือว่าผ้าห่มเนี่ย เวลาเราซื้อชุดที่นอน 6 ฟุตมาใช่ไหมคะ เราจะได้ผ้านวมผืนใหญ่ ๆ มาผืนหนึ่ง เราก็จะไปจ้างเขาตัดครึ่งอะค่ะ เพราะว่า ผ้าผืนใหญ่มันต้องห่มรวม ใช่ ๆ เราก็ตัดครึ่ง แบ่งกันเป็นของพ่อกับของแม่คนละครึ่ง แล้วก็ของลูก เขาอยู่ตรงกลาง ก็จะซื้ออีกผืนหนึ่งที่เป็นผืนเล็กอะค่ะ ผืนสำหรับ สาม ฟุตครึ่งอะให้เขา แยกต่างหากคนเดียว สาเหตุที่ต้องแยกกันคนละผืนเนี่ย เพราะว่าทุกคนน่ะมีนิสัยเวลานอนแล้วชอบม้วน ม้วนตัวอะค่ะ แล้วห้าห่มผ้าด้วยกันเนี่ย ใช่ ก็จะม้วนผ้าห่มไปด้วยอะค่ะ แล้วก็จะทะเลาะกันเรื่องผ้าห่มเนี่ยตลอดเลย ก็เลยต้องแยกกันคนละผืนค่ะ
ค่ะ ค่ะ อ๋อ แล้วก็แบ่งกัน โอ้ เป็นไอเดียที่ดีนะคะเนี่ย อ๋อ อืม อา แล้วก็ม้วนผ้าห่มไปด้วย คือ